تمام بالضبط أنا خلينا مثلًا نتكلم على الsocial media لإن طبعًا يعني معظم الناس دلوقتي آه. معظم الناس دلوقتي على الsocial media وكده يعني، فخلينا مثلًا نبدأ نذكر مثلًا مثال زي الفيسبوك مثلًا. أول حاجة خالص باحب إن أنا أعملها، باحب إن أنا أقفل ال الحساب بتاعي يعني مش مش أي شخص إن هو ييجي يخش مثلًا يشوف الصور. آآ يشوف مثلًا بانزِّل إيه، كل الكلام ده لازمًا يكون صديق يعني. باعمل حساب خاص.
تمام. آه ده موضوع كبير الsocial media ده آه. تمام. امم. آه.
آآ تاني حاجة بقى إن هو مثلًا باخش أشوف مين بقى المتابعين بتوعي، آآ مين مثلًا في صور مثلًا مش حاببها تكون على النت يعني خصوصي أو كده كنت منزلها حتى من فترة باقوم مثلًا عاملها خاص أو شايلها خالص. كده يعني، وبرضه بالنسبة ل
حلو. طب أنتَ أنتَ مش شايف طيب أنتَ مش شايف أنتَ بتقول مثلًا هاعمل الprofile بتاعي آآ هاعمله خاص أو الملف الشخصي بتاعي يبقى مقفول وكده. آآ هل هل شايف إن إن إن أحيانًا دَوَّة بي يعيق فكرة التواصل الإجتماعي نفسه؟ يعني هو هي الشبكات معمولة عشان الهدف بتاعها آآ إن ناس تانية تتواصل معاك أو الناس غريبة تعرف بعض مش فكرة إنك أنتَ نفس أصحابك اللي معاك في الشارع مثلًا هم، هم اللي معاك على ال على الفيسبوك. إ إزاي إزاي تقدر ترد على على نقطة إن <tsk> يعني ال الإتاحة نفسها أو أو فكرة إن أنتَ كده بتتعامل إنك أنتَ ضد الفكرة الأساسية لل للsocial media يعني؟
بالضبط آه. الناس تعرف بعض آه. بالضبط آه. لأ، هو بالضبط أنا مش ضد ال أنا مش ضد الفكرة ال أنا مش ضدها بالضبط، أنا يعني بس باتكلم على حتّة إن أنتَ عامل حسابك خاص، ولو أنتَ عامل حسابك خاص ف فعليًا يعني اللي هييجي يخش هيشوفها، وهيشوف صورتك بس مش هيعرف ياخد لها مثلًا صورة يحتفظ بيها. آآ ممكن مثلًا ما يعرفش إن هو يزَوِّم كده يعني ما يعرفش الأخبار هو بس هيشوف اسمك ويشوف صورتك ودي المطلوب في الأول يعني أنتَ وهي مطلوب منه يعرف أكتر من كده لو لقاك مثلًا صاحبه أو لقاك حد مثلًا مهتم بالحتّة اللي هو فيها والّا كده هيبدأ بقى إن هو يبعت لك مثلًا متابعة وأنتَ بقى تقبل بقى تشوف الدنيا معاك تمام ممكن تقبله عادي يعني. بس دي الفكرة في حتّة ال الخاص يعني.
إيه منظورك منظورك في التفكير للموضوع ده يعني؟ آه. آه. آه. آه. طيب هو برضه آه. يعني بخصوص بخصوص برضه النقطة دي يعني أنتَ دلوقتي بيبقى عندك مثلًا أ الفيسبوك وأنتَ بتبقى عامل مثلًا حماية الملف الشخصي والحاجات الكتير اللي معمولة دِيَّة تمام؟ في نفس الوقت الناس بيبقى عندها مثلًا منصة تانية زي X أو Twitter سابقًا، و وبيبقى عليه كل معلوماته، إ إزاي الناس تقدر ت توفَّق ما بين النقطتين دول؟ يعني هو الموضوع مش ماشي آآ ب بطريقة واحدة أو ب ب ب بشكل بشكل واحد ال الإختلاف ده أ أنتَ في وجهة نظرك هو يعني إيه السبب فيه أو الناس تقدر تتعامل معاه إزاي؟
امم. بالضبط آه. امم. في كله نفس واحد آه، آه أيوه بالضبط آه.

طيب ال إحنا كده كلمنا عن الجيل اللي هو مثلًا ممكن يكون الجيل اللي عنده وعي أو ثقافة كافية، هو ممكن يقدر يعمل إيه وممكن يحاول إزاي يقلل استهلاك ال الشبكات الاجتماعية دَوّة أو سط يعني سيطرتها على الخصوصية بتاعة ده. آآ، شايف بقى إزاي الناس الكبيرة، اللي هي يعني السن الناس كبيرة في السن أو اللي هم الشباب الجيل اللي طالعين بقى اللي هو gen Z، وgen alpha، الناس اللي هم يعني إيه، لسه بقى زي ما بنقول آآ، الأطفال أو ولاد إمبارح يعني. آآ، <tsk> شايف شايف شايف إن هل ممكن يبقى في يعني تقييد شوية لبعض الحدود بالنسبة لهم؟ بحيث إن ما يتعرضوش لمشاكل أو مخاطر.
بالضبط. بالضبط إحنا بُص لأ، إحنا بس ب ب مفيش آه أيوه، أنا بصراحة يعني مع إن الطفل مثلًا أو الأجيال الصغيرة اللي هم الشباب الصغيرين دول، ما حدش يمسك تليفون تحت تقريبًا 8 سنين، يعني أنا باحب إن أنا أقول أقول على النقطة دي دايمًا يعني. أصل التليفون تحت ال8 سنين أنت مطلوب منك إيه عشان تمسك التليفون تحت ال8 سنين؟ ت أنت تقريبًا يعني أب أقصى مسافة ممكن تكون بتروحها أبعد من بيتك 5 دقايق مشي <chuckles> ما أعتقدش يعني إن في طفل هيبعد أكتر من كده، آه. ولكن طبعًا إحنا بنح بنحتاج إن إحنا ن ننوِّه على على الحوار ده، ونحاول إن إحنا مثلًا يعني في في الدراسة. أثناء الدراسة بيبقي فيه مثلًا مدرّس، أو في مادة مخصوصة للموضوع ده. يعني إحنا نقول لهم بقى إيه، يا ابني حاول إن أنت من صغرك ماتشي ما يبقاش حياتك على المشاع، ما تشيَّرش فيديوهات وصور عشان ما يحصلكش مثلًا مشاكل في المستقبل. كلامك اللي أنت بتكتبه على الفيسبوك مثلًا ما يبقاش للعامة، يبقي صفحتك مثلًا خاصة. وأنت بتعمل باسورد يعني خلِّينا نن ننتقل لنقطة الباسورد.
آه. امم. أيوه. فمش آه، آه. ما هو مشكلة ال مشكلة الجيل ده يعني ما هو مشكلة الجيل ده، يعني معلش أنا هاقاطعك في الكلام، مشكلة الجيل ده، إن هو بيشوف الأمثلة اللي أكبر منه واللي حواليه باباه، ومامته واخواته همّ بيعملوا بيشاركوا حياتهم وأسوأ. هي د دي المشكلة، ما هو الناس كلها يعني هو هو طالع إحنا ع يعني إحنا آه، بنتكلم في فكرة إن أنت عاوز تنصح الشخص ده باللي ما بيعملوش أهله. زي ما بتقول لواحد ما تشربش سجاير وأنت ماسك السيجارة في إيدك. ف فال ال ال آه، ال المبدأ نفس آه. بس ف فأنت شايف بقى إن يتعمل آه، يعني أنت كنت ب هتتكلم على حاجة بخصوص موضوع ال ال الباسورد وكده، فيعني برضه قلها لي يعني ن
بالضبط آه، آه. عدم وعي بصراحة. أيوه بالضبط الم المفروض أصلًا الأهل آه. المفروض ال الحاجة اللي زي دي تبدأ من الأهل.